Wah, peran media sosial zaman sekarang ya untuk, eee, kamu, eee, bilang, eee, bagaimana dengan pakaianku. Itu sangat berdampak ya karena aku setiap scroll media sosial, itu banyak banget berita-berita fashion baru, atau tren-tren baru, misalnya waktu pertama kali aku ngelihat salah satu artis namanya Troye Sivan, dia punya kemeja putih yang looks-nya beda. Dia karena ada model ada model keriting di bagian kantungnya. Nah itu, saya jarang banget lihat, gitu. Nah, eee, saya mikir, "Bagaimana ya cara saya punya, eee, kemeja seperti dia?" Tapi saya kan kondisi di Indonesia, sedangkan pasarnya itu ada di Amerika. Nah, jadinya saya cek dengan akun-akun yang ada di Indonesia, apakah mereka bisa open custom, eee, baju gitu, atau ada yang brand lokal yang bisa memberikan, eee, unsur gaya yang mirip dengan kemeja itu, seperti itu jadinya.
Mhm. Iya. Oke. Oke. Mhm. Kenapa tuh? Oh, oke. Heeh. Mhm. Aha, oke. Ya. Mhm. Mmm. Oh, oke oke oke. Jadi, eee, salah satunya berarti kan di tren ini apa namanya, Kakak tuh mengikuti tren dari salah satu artis ternama gitu ya, Kak. Nah, selain dari baju nih, Kak, mungkin apakah ada hal lain misalnya kayak mungkin gaya rambut, atau mungkin, eee, hal lain deh, selain mungkin atasan atau mungkin celana gitu, ada nggak?
Betul sekali. Baik, kalau gaya rambut tepat sekali ya, karena aku juga mencontoh, eee, selebriti yang bernama Troye Sivan ini, karena dia memui mempunyai rambut keriting yang natural dari lahir. Sedangkan aku yang lahir di Asia, eee, memiliki rambut yang, eee, cen cenderung panjang ke bawah gitu. Nah, ke s bagi saya ini menarik ya dengan warna coklat khas Amerika-nya s itu, karena kan, eee, ka kalo u umumnya orang Asia itu warna rambutnya hitam ya. Nah, jadi saya pengen mencoba tren rambut keriting dan warna coklat juga saat itu. Nah, waktu saya amplify fikasikan ke tubuh saya atau kepala saya, banyak banget dapat pujian dari teman-teman kelasku loh. <chuckles> Dan dan pas aku posting di media sosial seperti TikTok atau IG, itu aku dapet banget banyak pujian juga dan aku ngerasa dihargai, gitu
Hmm, gimana tuh? Oke. Mmm, oke. Mhm. Oke oke oke. Kenapa tuh? Mmm. Betul. Mmm. Ah, oke oke oke. Mhm. <tsk> Oke oke, menarik ya. Eee, dari sesosok idola bisa menjadi apa namanya, eee, salah satu trendsetter yang bisa akhirnya ini ya apa, meng-improve diri sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang ini deh, Kak, eee, dengan apa tadi, eee, gaya Kakak dari cara berpakaian dan juga rambut ini kan terpengaruh dari gaya sosial media yang Kakak lihat di media sosial ya. Tapi, apakah sebelumnya nih, sebelum adanya tren sosial media ini, Kakak tuh punya pandangan, atau mungkin punya acuan, di luar dari sosial media ini, mungkin bisa dari TV, atau mungkin dari mungkin kita ngelihat artis lokal atau gimana apakah ada? Atau mungkin freestyle aja gitu?
<chuckles> Betul sekali. <chuckles> Benar sekali. Betul.